Okay.
Okay, sto andando a Dubai però per fare una tappa lì per poi andare ad Hong Kong a vivere. Okay. Sì, mi serve per fare per lavorativamente devo passare per lì necessariamen
Mh. Ah, beh figo. Certo, sempre nel trading, quindi.
Ehm, ehm, sì, purtroppo sì. E devo dire che non è non mi piace come idea Dubai, perché non è un posto che mi rispecchia.
Okay, boh, io non ho pre pregiudizi, se uno si muove per lavorare. Mh.
No, nemmeno io, nemmeno io, però so com'è la vita lì e io sono una persona molto semplice, insomma, non penso che mi troverò alla grande. Però sai, i contatti, somma, lo richiedono, no, e e quindi esatto. E quindi appunto sto vivendo un po' il periodo di paranoia pre partenza, un po' <laughs> quindi fammi un grande "in bocca al lupo" perché veramente guarda, ne ho bisogno. Grazie. Crepi il lupo.
Eh sì, sì, sì, soprattutto in questi lavori. <chuckles> Ehm Assolutamente, te lo stavo per dire, guarda in bocca al lupo e e mi dirai, eh, nella pros ci sentiamo comunque prima della tua partenza, immagino. <chuckles>
Sicuramente, richiamami. Alla prossima caro mio, è stato un piacere. Ciao, ciao, buona giorna
Un abbraccio, ciao. Ciao.